Exactement donc, d'un côté, c'est vrai que je me je me le dis souvent ça, heu, parce qu'en plus je suis en pleine reconversion professionnelle en ce moment. Donc je me dis s heu, l là, je je cherche mon nouveau métier, je je cherche mon levier, un nouveau métier de mes rêves. Donc, heu, mmh
Ouais, dans quel métier? OK. Ça marche.
tu dans ces moments-là en fait, tu essayes un peu de te raccrocher aux études que tu as faites en fait, heu, au début
Ouais?
et heu, et je m'en veux beaucoup en fait, heu, d'avoir choisi ces études-là, heu, parce que eh j'ai j'ai fait, heu, de la chimie
Tu as fait quoi comme étude du coup à ce moment-là? À dix-huit D'accord ouais.
mmh, des études plutôt techniques
Scientifique, heu, ouais.
scientifiques et en fait, heu, ce qui m'a poussé à faire ça, heu, c'est qu'une prof, heu, c'est que ma prof de SVT, heu, à la base, je voulais faire médecine
OK, ouais.
c'était vraiment, heu, quelque chose que je voulais faire, mais à l'époque, j'étais pas très sérieuse à 18 ans, il y a beaucoup de fêtes, heu, il se passe beaucoup de choses dans nos vies à ce moment-là
Oui, enfin c'était la jeunesse quoi, c'est logique.
la jeunesse, les déceptions amoureuses, les déceptions amicales. Heu, qu'en fait, on est un, heu, ik
Aussi, oui. Et ça joue beaucoup, hein? Franchement ça joue beaucoup sur nos choix de vie.
Énormément, ça joue énormément. Et donc, du coup, donc clairement, j'avais pas le niveau pour intégrer médecine et du coup, ma prof de SVT m'avait dit: «Bah, en fait, heu, c'est mort, enfin, choisis autre chose. C'est c' ah c'est impossible que tu y arrives». Déjà, c'est pas très cool de savoir. <laughs>
Ouais. Mais c'est fou quand même bah oui, c'est fou qu'une prof puisse juger, heu, ta personnalité et caetera, ton avenir, sur juste des notes. Parce qu'au final, si tu t'étais vraiment plu dans la médecine, peut-être que tu te serais investie encore plus que pendant les cours de physique et chimie. Et donc peut-être que tu aurais eu vraiment des notes, heu, incroyables et que, voilà, ça aurait vraiment été ton métier de cœur. En fait, ce qu'il fallait vraiment faire c'était t'écouter toi, mais c'est vrai que dans le cadre scolaire qui est donné aujourd'hui aux élèves, c'est assez compliqué de faire ses propres choix. On a plus tendance à à suivre là où on a des meilleures notes parce qu'on pense être, heu, bon dans cette matière.
Mmh. E exactement.